ただあの、家庭菜園と呼ぶには、大きすぎる畑をやってて。<laughs>
はい。<giggles> ああ、なるほど。じゃあご自宅で食べるだけだと、余ってしまうというか、そんな感じなんですか？うんうん。
そうですそうです。なので、まあ、実家の分と、私のお家の分と
はい。
あと兄弟の家の分、とかもあげているんですけど。
おお。 はい。
それでもなんか「早く取りに来て」みたいな。<laughs>
<laughs> あ、もう消費が追いつかないというか、そういう感じなんですね。うんうん。
そうなんですよ。で、「あ、うちもなんか、まだ、す、あの冷蔵庫いっぱいなんだよ」みたいな。ほんとにして。
<giggles> あ、すごい、いいですね。あ、でも確かに。芋類とかは割と日持ちしそうですけど。確かに、ななんでしょう、葉物野菜とか結構、どんどん食べないとって感じですね。あと、な確かに、夏野菜もそうか、夏野菜も割と、どんどん食べないとって感じですかね。うんうん。
そうですね、葉物とかも、うん。 そうですね。あと、あの1回取っちゃうと、やっぱりあの傷みが早いので。
はい。ああ。 そうですよね、確かに。地面に、ううん。ああ、そうですよね。
んか、葉物とかも、なんか萎れてったりするので。
確かに確かに。
だからなんか、頑張って食べてはいるけど、追いつかないぐらいできてきて。<laughs>
<laughs> う。いや、でもそれも、素敵なことですよね。うん。うんうん。
いやほんとに。もうあの、家計も助かってますし。<laughs>
ああ、ほんとに。確かに、そうですよね。それで、も美味しいしってなったら、もう最高ですね。うん。<giggles>
そうですね。で、あとなんか、外食行った時とかにも、やっぱりこうあの、今日のおすすめみたいなので、旬の食材使われていることって、結構あるかなと思うんですけど
はい。 ああ。 はい、ありますね。うん。
なんかそういう時も、あっ、確かに今これ、すごい採れてるもんねとか、なんか分かるのも、楽しいというか。
<laughs> ああ、確かに確かに。そうそうですね。あんまり普段こう、そうやって家庭菜園とかで、目にしてないと、今の時期、何が旬なんだろうとかって、わかんなかったりしますもんね。うん。
うんうん。 そうですね、なんかスーパーってこう、年中割と同じもの、売ってたりするじゃないですか。
うんうん。 そうですよね。ほんとに。確かに。
だからそういうなんか、自然をちゃんと感じれるみたいなのも、か、こう、こだわっている理由のひとつかな。
うん。 ああ。 ああ、いいですね。<giggles> じゃあ、ままずひとつ、旬の食材を取り入れて、うん、っていうのがあったんですけど、他に何かありますか？うん。
うん。 はい。 ええ。つ目が、はい。2つ目が、あの食器を、ちょっとこだわってて。
はい。 あ、そうなんですね。食器ですか。ふーん、それはどういうこだわりですか？
はい。 で、ええと。

えっとですね、焼き物を結構多めに使うようにしてるんですけど。
あ、はい、うん。
で、私の家から車で40分くらいのところに結構有名な、あの、焼き物の里みたいなところがあって。
ああ、へえ、いいですね。すごい。
うんうんうん。 で、そこであの、買った食器を結構、こう、使うようにしてるんですよね。
うんうん。 あ、じゃあ、ほんとに地元の焼き物のそのと陶器、磁器、陶器ですかね？はい、陶器をご使用されてると。へえ。それはなんかこう、気分が変わったりしますか？
そうで、そうです。 陶器ですね。うんうん。 そうですそうです。で、ま、すすはいはい。 が、その、もう見た目がまずなんか、こう、百均のお皿に乗せるのとその陶器のお皿に乗せるので、もう全然違うんですよね。
うんうん。 うん。 はい。<chuckles> 確かに、なんかより美味しそうに見えそうですよね。<chuckles>
そうですね、なんか美味しそうに見えるし、なんかちょっと高級感も出るというか。
はい。 ああ、確かに確かに。すええ。ああ、え、ちょっと、どういう、なんか見た目なんですかね？お皿とかで言うと。うーん。
なんかお店感が出るそいうか。 ええっとですね、なんか飛び鉋っていう模様が、あの、代表的な模様なんですけど。
はい。 あ、なんか、てんてんてんてんってなってるやつか？ええ、あ、いいですね。はい。<chuckles>
あ、そうでそうでそうで <chuckles> そういうのが多くて、でもなんかこう、昔は割とどこの窯元さんもおんなじような、なんかデザインのものを作ってたんですけど
はい。 うん。 はい。

あと、あの満腹感も得やすいかなと思うんですよね。
あ、確かに、こう、ながら食べて食べてる感覚が減ってしまう分、こう、より食べてしまうみたいな事ありますよね。うんうん。
うんうん。 そうですよね。なんか、特にこう、一人で食べてて、こう、YouTube とかネトフレとか見ながら食べてると、なんか、あんまり味わってる感がね、無くなりません？<laughs>
はい。 はい。 うん。 分かりますね。確かに確かに。 多分、あた脳が、多分そっちの見てるコンテンツの方に脳が行ってるから、多分、食食に、そう、つか持ってかれてるんでしょうね。うん。確かに、確
そうそう、だから、そういうのね。 いや、ですよね。なんか脳みそが <chuckles> うんうんうんうん。なんか、そういう感覚やっぱりあるなと思うので
はい。
まあ、食事にちゃんと集中するって言うの、結構まあ、健康面でも、メンタル面でも大事かなと、なんか改めて思うんですよね。
うん。うんうん。 うん。 ああ、確かにそうですね。あ、確かに食べ過ぎないし、<chuckles> そう、そう、あ、確かにメンタル的にも食事をし食事として、ちゃんと楽しむと言うか、うん、それが出来ますよね。うんうん。ああ、はい。
うんうん。 そうですね。 で、ま、その日何があったとか、なんか、そういうたわいもない話をするみたいな。
うん。あ、いいですね。うんうん。あ、会話を楽しみながらうん。あ、そうですね。
なんか、なかなかゆっくり、こうね、今日あった事、かあの、シェアする場って、とか、タイミングって、そこまでないので
うんうん。 ああ、はい。 確かに。
ま、なんか結構大事な時間かなと思いま
あ、そうなんですね。確かに確かに。なんか普段だと、ついついスマホ見ちゃったりとか、なんかね、他の事に意識が行ってしまうんですけど、その食事の瞬間瞬間と言うか、食事の時間は、そうやって家族で食卓を囲んで話しながら、食事を楽しむっていう、そういう感じなんですね。うーん。
うんうん。 そうですね。 うん、うん。 そうですね。なんか結構もう、毎日食卓が充実した時間になっているかなと思います。
うん。ああ、それは、でも凄い素敵ですね。<chuckles> うん、確かに、いお話聞いてて、凄く良いなって思いましたね。うーん。
<chuckles> あ、ありがとうございます。こちらこそ聴いて頂いてありがとうございました。
はい。とに今日は、ありがとうございました。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
はい、失礼します。